うん、少ないですね。<laughs> なので、<laughs> それはいいかもしれないですね。そういう身近なところから、服装がいま、あの、いまうすその、髪型レベルのね、こう外見だったりとか、そういうのはいいかもいいかもしれないですね。うん。<laughs>
<laughs> うーん。 うん。 そうですね。割とこう、あの、打ち解けるのが苦手だったり難しく感じるっていう方の中だと、あの、なんでもない話をしてしまうことに、ちょっと罪悪感を感じるっていうようなことも聞いたりはするんですけども、そういったところは思われます？<laughs>
はい。 うん。 うん。 うーん、そうかもしれない。<chuckles> そうかもしれない。なんか、話す以上は価値を提供したいって、まんぞ意識的にか無意識的にか思ってるところあるんですね。そういう意味で、なんか読んだ本の内容のシェアとか漫画のシェアとか、そういうの情報が、ま、少なからずあるので、そういうのはできちゃうんですけど、そうじゃないと、なんか情報を載せないといけないなと思って、雑談ってのが難しくなっちゃうところはありますね。
ああ。 はい。 うん、ふん。 ああ、なるほど。あの、男女の違いでも割と取り上げられる話なんですけど
うん。 はい。
この、男性はまさに、こう、何か分かりやすい価値だったりとか、情報の交換に対して価値を感じるっていう風によく言われていて
うん。 へえ、そうなんですね。うん。
女性の場合は、その、情報そのものではなくって、それを交換している行動自体に価値を感じるって言われていたりするんですけど <laughs>
うん。 へ、へえ、いや、面白いですね。あ、そうなんでか。<laughs> はあ、うん。
ただ、なんじょの違いだけではないような気もしていて、単純にこう、うーん、同じ話同じ時間というか、何か関わっている時間を共有するだけでも、相手の方にとって価値になってたりするんじゃないかなとも思ったりもするので
はい。そうですね。うん。 うん。